Oh, okay. Oh my God. Oh, ich kann mir das vorstellen, wie du geschwitzt hast.
Ja, ja. Ja, vor allen Dingen, weil es dann mit einmal losging. Ich habe mit einmal immer mehr Opt also, immer mehr, äh, ähm, Gebote auf diese Domain bekommen, bis da irgendwann 'ne Summe von über 4.000 € stand. Damals, a an dem Tag, es ging mit einmal los. Also, irgendwer hatte auf das Ding geboten, dadurch haben andere sie gesehen und dann wurde da mit drauf geboten.
Also, an diesem Tag, alles an dem Tag? Ach so, verstehe, das ging um die gleiche Domain, okay. Ja.
Richtig, ganz genau. Und dann bin ich dann habe ich überlegt, wie machst du das denn jetzt? Dann habe ich bei diesem bei dem Registrar angerufen, das ist in Deutschland die DENIC, also, wusste nicht mal da zu dem Zeitpunkt, dass man die anrufen kann. Dann habe ich die an ja, habe ich die angerufen und habe denen gesagt: „Hier pass auf, so und so sieht es aus, ähm, ich will die nicht kündigen, ich will die behalten.“ Und da haben die gesagt: „Okay, dann haben Sie jetzt noch genau 30 Minuten Zeit, weil dann läuft die Uhr quasi runter. Wir brauchen das von ihnen schriftlich.“ Und ich sage: „Was? Wie soll ich das denn jetzt machen?“
Mhm. Ne, ne. Wusste ich glaub auch nicht. <chuckles> Mhm. Oh, Gott. Schriftlich, also, per Post oder wie?
Per Fax.
Per Fax, okay, aha.
Und jetzt stehe ich in einem kleinen Dorf im Harz und überlege, so, äh, du, i ich brauche 'n Computer, ich muss ja was tippen, es muss gedruckt werden, es muss gefaxt werden.
Und brauchst 'n Faxgerät. <chuckles> Ja. Ja. Oh, Gott.
Und dann gab es dort so 'n kleinen Telekomladen, ein ganz kleiner Laden. Und dann bin ich da reingerast, habe ich gesagt: „Kann ich hier was drucken?“ Dann haben die gesagt: „Ja, eigentlich nicht.“ Ich sage: „Ich würde auch dafür bezahlen.“ Dann haben die gesagt: „Ne, wir dürfen sie hier nicht drucken lassen. Wir dürfen sie ja gar nicht an die an die Computer.“ Ich sage: „Okay, pass auf, wir machen das folgendermaßen.“ Da habe ich dem 50 € auf 'n Tisch gelegt, diesen Mitarbeiter, und habe gesagt: „Ich formuliere dir jetzt einen Zweizeiler, den druckst du aus, danach schickst du den an diese Faxnummer“, hatte die ihm dann hingelegt. Der wusste überhaupt nicht, worum es geht, aber hat das glücklicherweise gemacht und hat dann dies
Mhm. Mhm. Mhm. Wow. Ja. Mhm. Wow. <chuckles> Ja, das war ja auch 5 Minuten Arbeit für ihn, dafür 50 €, ist ja auch nicht schlecht. War auch war auch sein Glückstag. <chuckles>
So, ich hä Natür ich hätte auch noch mehr dafür bezahlt. Ich hatte richtig Bammel.
Ja, na klar, ja.
Und dann hat der das für mich ausgedruckt, hat das da hingefaxt. Dann habe ich da wieder angerufen und habe gesagt: „So, das Fax müsste vorliegen.“ Sagen die zu mir: „Ja ne, also, das das Fax, das ist hier inhouse, das dauert 'n bisschen, bis das bei uns aufm Tisch liegt.“ Und da habe ich gesagt: „Was heißt denn hier 'n bisschen? Was dauert denn da 'n bisschen?“ Ich sage: „Ich denke, diese Domain wird gleich gelöscht.“ „Ne, ne, ich habe da schon 'n Sperrvermerk für sie reingemacht.“
Mhm. Oh my God. Ja.